Berarti masih ada ya kontak-kontakan lewat Instagram gitu ya. Walaupun WA-nya udah punya. <chuckles> Kadang-kadang masih kontekan lewat Instagram gitu?
Oh. Aku soalnya ada beberapa teman yang, eee, dari maksudnya di luar, eee, negeri gitu maksudnya yang dari beda, eee, negara waktu itu temennya waktu itu, eee, karena kenal di komunitas gitu, Kak. Jadi enggak punya nomor, eee, WhatsApp-nya, jadi kenalannya via sosial media gitu. Soalnya kadang ada, eee, beberapa orang yang kalau misalkan kenalan, "Oh sosial medianya apa?" Gitu kan yang ditanya, ya udah jadinya Instagram, terus jadinya kontaknya ya via Instagram kayak gitu.
Mhm. Iya iya iya. Lebih gampang terhubunglah ya. Mhm. Nah, kamu tuh kalau, eee, ngelihat feed teman gitu ya, atau ngelihat story-story teman, itu biasanya gimana ya? Eee, berpengaruhnya ke mood kamu tuh? Apakah kamu orang yang sering memantau, eee, feed dan juga story teman kamu? Sering komen atau lebih pasif nih?
Iya. Kalau dulu sih aktif, kalau sekarang sudah pasif. Jadi soalnya, mungkin kalau dulu aku mikirnya karena aktif gitu ngelihat, eee, status-status temen, soalnya itu berujung ke mood yang negatif, mmm, menurut aku kayak, membawa efek negatif. Mungkin karena, tau kan sendiri kan ya sosial media biasa ajang pamer gitu kan ya, Kak? Ajang flexing gitu kan, nah itu tuh menurut aku itu, 'Wah gak baik nih," gitu kan, itu berarti aku kayak ngonsumsi hal-hal negatif, terus bisa bikin aku kayak jadi iri tiba misalkan tadinya awalnya biasa aja tiba-tiba kayak timbul rasa iri, "Wah kok dia, eee, bisa kayak gini kayak gini?" kayak gitu kan. Nah aku jadi sekarang betul, jadi aku sekarang wah itu, eee, karena gak bagus buat aku jadi aku, eee, udah kayak mengurangi bahkan kayak udah enggak sih, udah gak kayak kepo sama kehidupan orang lain, tapi ya setidaknya kayak tahu, eee, "Oh, eee, teman aku, eee, masih kayak baik-baik aja," kayak gitu. Tapi gak terlalu kayak mantengin gitu, jadi aku kayak, oh, soko sosial media ya cukup, eee, bener-bener pasif kayak cuma, "Oh," cukup tahu berita aja, gitu sekilas.
Apa tuh? Oh iya sih, benar benar benar. Mmm. Oke, jadi kamu mencoba untuk membatasi itu ya? Iya. Betul betul betul. Untuk sekedar keep update-lah gitu ya, tapi gak yang terlalu sering. Nah kalau menurut kamu nih efek media sosial terhadap kamu tuh, mmm, positifnya apa, negatifnya apa nih? Biar aku lebih paham nih.
Betul.